Oye, fíjate que estoy intentando leer todos los días. De hecho, ya hasta, m o sea, me fui a una biblioteca, pues, para tener así como más opciones de libros que me interesen y todo, y, este, y bueno, la verdad es que me cuesta trabajo, porque a mí, por ejemplo, em, hay libros que sí me atrapan, otros que no, que me cuesta, y aparte me empieza así como que a las 5 páginas, porn como no estoy acostumbrada, como a darme así ese sueñito, ¿no? Entonces, la verdad es que a veces, este, mm, o sea, tengo tiempo libre y digo: "Ay, mira, me voy a poner a leer", pero es así como de me cuesta el agarrar el libro y ponerme a leer. Una vez que ya estoy en en eso, te digo, aguanto a lo mejor unas 5, 10 páginas y, este, y me da sueño y ya, este, lo dejo, ¿no? Pero igual el a al agarrar el libro me cuesta trabajo y no sé, cómo hacerle como para, pues, para hacer este hábito que realmente me hace mucho bien, porque quiero hacer esto en vez de estar agarrando el celular.
Bueno, p p primero que nada muchísimas felicidades, la verdad es que, am, ya es complicado quizá que mucha gente tenga este interés por la lectura y que pues tengan esta motivación, ¿no? Por generarse este hábito de de de tener este esta lectura en un libro en en lugar de quizá pues estas otro tipo de distracciones y, tomando en consideración pues todo esto que me habías mencionado anteriormente, me gustaría saber, eh, ¿hay algún tipo de lectura que te llame más la atención o con la cual te sientas más identificada y disfrutes?
Mm, pues, la verdad, todavía no he encontrado así como que uno, eh, que me guste, creo que, o sea, sí leo mucho de de, eh, tipo de detectives, ¿no? O sea, ya sabes, el típico como que: "Ah, hubo un asesinato no sé dónde y empiezan a desarrollar todo hasta resolver el caso", ¿no? Ese me llama, o sea, veo que me gustan me gustan bastante, pero también a veces le quiero variar un poco porque, pues me gustaría conocer dentro de la lectura, pues otra, pues o otro estilo, ¿sabes? O sea, no sé, un poco más como de historia o de piratas. O sea, quiero como que, no sé, explorar porque siempre me enca eh, encasillo en ese de leer de, pues eso de casos así policíacos, que eso sí me los leo rapidito, la verdad. <chuckles>
Ujú. Okey, claro, sí, el ampliarlo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Oh, ya veo. Y bueno, mencionabas que lees en la biblioteca y pues tratas a lo mejor de ajustarte y todo pero, ¿hay otro espacio en donde también trates de leer normalmente? O sea, no sé y también pues como cuando estás en tu cuarto acostada o en la sala, quizás si vas en algún transporte público, eh, ¿también lo has realizado o si o solamente lo haces cuando estás en la biblioteca?
Pues, fíjate que de la biblioteca de hecho, ahí es donde m menos leo, o sea, ahí más que nada es voy e es ir un poco para escoger así los libros que a porque antes, por ejemplo, antes decía: "Ay no, no puedo leer porque, pues, no quiero estar gastándome 20 euros en un libro, ¿no?". Entonces ahora ya dije: "Bueno, a la biblioteca para que pues, son gratis y tienes muchas opciones". Eh, y donde intento más así leer, bueno, es como que en la sala, este, y en la cama, pero a veces o sea, es que ahí yo estoy supercómoda y a veces creo que tanta comodidad es lo que me hace también así como que pues que me empieza a dar así como que sueñito y todo, ¿no? Entonces, como que, pues se mezcla eso de estar leyendo y luego ya la siesta, ¿no? O sea, pero no quisiera o sea, yo quisiera seguir leyendo, pero es que estoy muy cómoda. <chuckles>
Ujú. Sí, claro. Ya, sí, bueno, sucede, la verdad es que creo que cuando uno ya se relaja es cuando ya más, este, existe esta parte, ¿no? De que, em, empieza a, a cerrar los ojos y quizá hasta estás imaginando lo que estabas leyendo, y, pues, ya de repente te vas y sueñas. Pero <chuckles> es es es está bien, digo, a final de cuentas, creo que es es interesante y es hacerlo poco a poco mientras sigas teniendo como esta idea de querer tu tu hábito de de la lectura, y, bueno, por ejemplo, ¿tú sientes algo que te impida empezar o mantener la lectura? Aparte de, bueno, de esta parte que dices que, pues, después de un rato en el que te acomodas y te sientes como cómoda, empiezas a a dormirte, ¿hay algo más que sientas que te impida tanto empezarla o como mantenerla?
Ah, sí. Ujú. Pues, a ver, yo creo que cuando quiero empezar a leer o sea, a veces digo: "Ay, no, me debería de poner a leer mejor, este, ahorita", pero creo que lo que me pasa es que quiero siempre estar haciendo cosas. Creo que ahora me que me haces pensar es eso, porque, claro, cuando leo, pues es eso, o sea, es estar así como que en un momento para mí de estar, este, sentada o acostada tranquila, ¿no? Y, pues, luego ya te digo que, pues, me da esto de de, pues eso, de querer dormirme. Y entonces yo digo: "No, mejor ahorita no leo", porque, pues mira, mejor, en vez de eso, puedo estar haciendo ahorita cosas en la casa, ¿no? O sea, no sé, eh, organizar algo, este, sacar a los perros, o sea, como cosas más activas físicamente. Y creo que eso es lo que me siempre lo cambio en vez de leer.
Ya comprendo, o sea, tratas de de leer, pero al mismo tiempo como que sientes que, como te vas a dormir, ese tiempo no lo vas a poder aprovechar, entonces prefieres hacer otras actividades que tenías para, pues, no perder ese tiempo que quizá ibas a tomarlo de la lectura.
Ujú.
Ah, comprendo y bueno, am, tomando en consideración eso, entonces, ¿no has tratado de alguna vez como establecer alguna rutina, algún espacio como para este, se este tipo de lectura?, no sé, por esem por ejemplo decir: "Ay, bueno, me voy a poner a leer en la noche para por si empiezo como a a a cabecear, a <chuckles> a a dormirme, pues, ya como que tomar carrera y saber que, pues, en este espacio claro que puedo dormir y puedo, este, pues, descansar". ¿Lo has considerado en algún punto?, digo
Ujú. Ujú.
como tomando en consideración lo lo que, pues, te sucede comúnmente cuando empiezas con la lectura.
Fíjate que no, porque de hecho, así como que lo trato de hacer en las tardes, ah, en las horas tengo un tiempo libre y ya en la noche así digo: "Ay, no", eh, ah, empieza, o sea, que sería lo más lógico que tú dices: "Ay, me voy a dormir", pero digo: "Ay, no, para qué voy a ponerme a leer ahorita si me voy a este, o sea, no no tengo la mente como para leer", ¿no?, porque ya me voy a dormir, entonces, yo creo que lo que voy a hacer es lo que tú dices, a lo mejor
Claro.
ya más o menos sé a qué hora, va bueno, pues sí ya es la hora que más o menos me duermo, que es a las 11 pues puedo así decir: "Mira, a las 10 voy a empezar a leer". Y como tú dices, así ya, sí, de hecho, hasta me puedo hacer un tecito o algo y decir: "Bueno, pues sí, si me da sueño, pues no importa, pero ya leí", y hacerlo, eso sí lo puedo hacer todas las noches y no verlo tanto como de: "Ay, es que ya tengo sueño, ¿para qué leo?", sino decir: "Bueno, estoy leyendo y eso también me ayuda un poquito a la cuestión de dormir".
Claro, bueno, creo que sería algo que te podría funcionar de alguna manera como dentro de tu rutina inicial de lectura, eso no quiere decir que solo vas a tener como, este, de que el leer un libro te va a hacer dormir, sino que simplemente vas a iniciar estos procesos de lectura sin que sientas que no estás llegando a ningún lado porque te duermes. Creo que, bueno, podrías también considerar el empezar con sesiones muy breves también en otros espacios de tiempo libres que tengas, como fijando ciertas metas, ¿no? Como por ejemplo, sabes que te duermes a las 5 páginas, hoy voy a intentar leer 6, y así mantenerte hasta que tú ya no sientas quizá pues, esta este cansancio o estas sensaciones que te produce la lectura después de estas 5 páginas, y así empezar a hacerlo agradablemente hasta que tú te des cuenta que llegas a un a un tope que quizá deseas, ¿no? Quizá decir: "Bueno, la verdad es que me gustaría leer, no sé, 25, eh, páginas por día, llegar a esa meta y pues darte cuenta cómo te sientes. La verdad es que creo que es algo que, mm, al hacerlo gradualmente te puede ayudar muchísimo y también, pues, te puede apoyar a seguir teniendo como este ritmo dentro de tu hábito de lectura.
Ujú. Sí. Ujú. Sí. Ujú. Ujú. r Ujú, oye, pues eso sí me suena bien de no es que a veces me siento mal porque eso, digo: "Ay, es que leo bien poquito", pero primero lo que dices: "Es hacer el hábito", que eso es lo más importante, y ya después, esta o sea, de que decir: "Bueno, la a sí, ya todas las noches tengo ganas de ponerme a leer y lo hago, ¿no?". Y luego de ahí, en otros momentos también, pues decir, puedo leer un poquito más y un poquito más y pero lo más importante es eso, es hacer el hábito y no tomármelo como de que yo es así como todo o nada. Porque también a veces eso me pasa, digo: "Ay, pero es que ni avanzo, no acabo los libros tan rápido como me gustaría". Y entonces, yo solita empiezo también otra de las formas de que me impide es como decir: "No, pues es que, ¿para qué? Si no no avanzo lo que quisiera". Y yo creo que tengo que ser un poquito más amable conmigo y hacerlo poco a poco, porque además también es un hábito para, pues, para mí yo lo veo como una parte de relajación porque no estoy estudiando para nada.
Claro, como bien mencionas, creo que es am, este momento para ti, el el apapacharte con libros que te gusten, con temas que te llamen la atención, pues es es un cariño hacia ti misma en en el hecho de que te estás dando un espacio para disfrutar de lo que te gusta en en tu propia compañía. Aquí lo importante no es que lo sientas como un reto, no es que lo sientas como una obligación, sino como algo que disfrutas genuinamente. Por eso es también lo que te mencionaba, de que al intentar hacer esta parte de a una lectura gradual, te vas a permitir también darte cuenta, este, pues de cómo vas aumentando esta prue bueno, esta proporción de de lectura, de tiempo, de páginas, y a lo mejor te empieza a dar como esta esta sensación de realización, ¿no? Decir: "Ah mira lo estoy logrando, estoy avanzando más de lo que había avanzado, no sé, eh, hace 1 semana, hace 15 días", y con ello empezar como a tener esta pues, este seguimiento, ¿no? Y decir: "Ah bueno mira, si hoy lo logré, ¿por qué no puedo hacer a lo mejor ya, este, otro tanto más?", y también, pues fijarlo con metas en cuanto a horarios o o a lo a no sé, hasta quizá en libros, ¿no? Pueda llegar un momento que digas: "Ay, pues, mira, a mí me gustaría leer, no sé, 2 libros por mes", y ya tener como que este otra nueva meta clara.
Ujú. Sí. Ujú. Ujú. Ujú. Claro, y también eso, an yo creo que me va a ayudar a notarme los avances que voy teniendo, porque a la yo siento que sí he cambiado de lecturas de libros, pero no a lo mejor, como no los estoy contando ni nada, puede ser que, pues si, este o sea, no me doy cuenta de que tengo como un avance, ¿sabes? Entonces también eso voy a hacer como anotarme un poquito de ay, ahora pasé de 5 a 6, pa para que yo lo sienta, ¿no?, así como un avance y decir: "Ay, pues mira, ahora ya acabé un libro, ¿cuánto tiempo me tardé?", no como un reto, pero también para para valorar lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, como para darme cuenta de que, pues, sí estoy haciendo esto que que me gusta de cierta manera, que es leer. Oye, pues o te agradezco muchísimo, ¿eh?, porque yo la verdad así ya me estaba dando por vencida con esto de de leer, la verdad, y es que me has dado muy buenas ideas, y o sea, que me han animado bastante como para, pues, empezar a hacerlo de una manera diferente y empezar a crear este hábito que la verdad es para mí es superbueno y la verdad es que sí lo quiero integrar a mi vida. Entonces, me has dado unas muy buenas ideas para empezar a hacerlo.
No, no, no es nada. La verdad es que, am, es comprensible que a veces la lectura, más por la rutina que tenemos, se vuelva un poco complicada, pero yo sé que lo estás haciendo muy bien y que vas a lograr todas tus metas. Confío en ti y mucho éxito.
Ujú. Muchas gracias, adiós.